Eee, yani dedim ki, bu, bu 3 saat nasıl geçecek gerçekten? Herhâlde böyle, bir şey, yapsaydım keşke, bir uyku hapı falan alsaydım yani. Gözümü açtığımda inmiş olsaydık. Ben bu süreci gerçekten böyle gözüm açık, uyanık atlatmak istemiyorum. Defalarca hostesten yardım istedim. Dedim ki, "Lütfen, eşim, çocuğum benden ayrı oturuyor, bana ihtiyaçları var, bir ayarlama yapabilir misiniz?" Ama uçak ağzına kadar dolu. Eee, neyse, eee, ben böyle bi bir z uzun bir süre gittim ama böyle ofluyorum, pufluyorum. Çok bı d moralim bozuk. Arada işte
3 saat bir de. Hı hı. Evet. Bir de o orta, çok kötü değil mi ya gerçekten?
Evet, evet, kesinlikle arada bizimkilerin yanına gidiyorum, ayakta duruyorum. E, tabii, hani, uyarı alıyorum, ayakta durmayın bu kadar uzun süre falan diyorlar. Geçiş zorlaşıyor, eee, şeyden ötürü. Onlar da, git gel yapıyorlar falan. En sonunda biri acıdı hâlimize. Eee, dedi ki, buyurun s hani siz, eee, şey yapalım, yer değiştirelim ama nasıl sevindiğimi anlatamam yani. <chuckles> Evet.
Hı hı. Hı hı. Hadi, yani insaflı biriymiş bari. <chuckles>
Aynen öyle.
Iıı, yani çok kötü, de haklısın çünkü aslında bu tarz durumlarda, eee, uçak personelinin davranışları, ııı, çok etkili oluyor. En azından sorunu çözemiyorsa bile, hani, yanındakinden rica etse, sizle yer değiştirse, bir kenara geçse olur mu? Bilmem ne gibi yardımcı Evet, eee
Hı hı. Tabii, tabii, yapıyorlar çoğunlukla ama bu sefer yani, hani, eee, şey oldu, işte böyle, hem bir d bir şey yapamadılar uçak çok dolu olduğu için, hem de daha başındaydı falan filan. Neyse yani, bir şekilde atlattık ama gerçekten, hani, bilmiyorum. Ya, bir de karakter özelliği de önemli. Bazı insanlar için tamam, sabreder yani hiç problem değil ama ben hem çok sabırsızım, hem de iş çocuğumdan ayrı olmak, biraz bana şey yaptı sanırım, yani, her şeyden önce.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. <chuckles> Çocuk durdu mu peki bütün bu süreçte, anne, anne diye?
A, o asla durmuyor tabii, biz hep şey yapıyoruz: Ya bir tablet ya bir çizgi film. Eee, sürekli onu meşgul etmek zorundayız, evet.
B b şey mi bebek mi daha? Hı. He. Ha işte, annemin yanına gideceğim diye o da arkadan ağlıyor olsa tam şenlik. <chuckles>
<chuckles> Evet, evet doğru, doğru aynen öyle. Peki, eee, şey, eee, genelde böyle seyahatini etkiler mi bu yaşadığın deneyimler, eee, ya da kötü, iyi deneyimler bir şekilde?
Hı. Eee, ya ş etkilemesi şu şekilde oluyor, eee, eğer, hani, benim operasyonel anlamda bir, eee, hatamdan veya işte o bölgenin o bölgede işlerin böyle yürümesinden kaynaklı bir zo yü zor bir yolculuksa, onu genelde bir sonraki, eee, uçuşumu ona göre planlıyorum. Eğer mecburi git diyelim ki memlekete gideceksin, hani, bir dahaki sefere, eee, İzmir'e değil de İstanbul'a uçacağım falan diye. Ama eğer, eee, ilk defa gittiğin bir yerde gerçekten sorun havaalanı mesela hepsinin havaalanının şeyleri farklı ya, uygulamaları. Kimisi çok sıkıntı çıkarıyor. Yolcu her şeyini baştan çıkarttırıyor, valizin içinden falan. O zaman şey diyorum ya "Ben bir daha buraya gelmeyeceğim veya bu bu havalimanına inmeyeceğim, ben sizle mi uğraşacağım." diye. Eee, bunu etkiliyor mesela tabii ki, senin var mı böyle?
Hı hı. Anladım. Evet, evet, evet. Hı hı. Tabii. Hıı, hı hı. Tabii, haklı olarak.

Teşekkürler. Böyle bazen, eee, yolculuklar çok kötü geçebiliyor. Eee, benim son zamanlarda özellikle, böyle şey, çocuklu, eee, olarak seyahat ettiğim için, iyi deneyimler yerini biraz daha böyle kötü sürprizlere bırakmaya başladı. Eee, ama tabii, hani, eee, şey, bir şekilde toparlanabiliyor ama bazen de gerçekten çok, eee, sıkıntılı başlıyorsa yolculuk, şey oluyor insan, eee, "Acaba gerisi de mi böyle gidecek?" diye bir endişeye kapılmıyor değil. Eee, senin yolculuk, uçak yolculuğu özellikle esnasında yaşadığın en kötü deneyim neydi? Paylaşabilir misin?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Evet. Eee, benim şöyle bir düşünüyorum da, en kötüsü sanırım b bir aktarmanın çok, ııı, 9 saati aşan bir sürede havaalanında yerlerde süründüğüm gün olabilir. <chuckles> T Gerçekten çok kötü bir deneyimdi ve aslında biliyordum, hani, aktarma süresinin uzun olduğunu falan da biliyordum. Sürpriz değildi, aaa, ama s ben bilmediğim şey havaalanının saat o gece 11'den sonra kapanıyor olması <chuckles> ve, eee, kış günü her yer çok soğuktu. Eee
A! Çok kötü! Hımm. Evet. Hı hı. Hıı. Kötü olmuş. Ha, dışarıda mı ııı, şey, git ya, çıkmak zorunda kaldınız?
İçeridesin, eee, ama, eee, yok, içerideydik. Havala hadi yine, ya iii, yine aynı havalimanından aktarma olacaktı ama, eee, şey, havaalanında her yeri kapattıkları için s ısıtıcılar falan düzgün çok, eee, yeri çalışmıyordu ve çalışsa da alan çok büyük ya, hani, böyle, bir sıcakta değilsin. Eee, sabah çok zor olmuştu, o gün benim için gerçekten en kötüsüydü. Eee, senin var mı böyle?
Hı hı. A, evet. Evet. Hı hı. Hı hı.